Ừm, bạn biết hông, cách đây á là 1 năm rồi nè, tức là năm ngoái đó, là mình từng đặt mục tiêu là mình sẽ thi JLPT, N3 tiếng Nhật đó bạn. Lúc đó bạn biết sao hông, mình á, tại vì mình biết bản thân mình là một cái đứa lười nè, rồi mình hay, a, bỏ cuộc lắm, bỏ dở giữa chừng á. Cho nên là mình quyết tâm bằng cái cách là mình lấy, a, 7.000.000 là cái tháng lương đầu tiên của mình luôn á bạn, là mình ờ, thiệt ra là không có dư đâu nhưng mà mình lấy hết mấy cái tiền, ờ, tiền ăn của mình á đắp vào trong đó luôn, rồi mình đóng 7.000.000 cho trung tâm học tiếng Nhật đó bạn. Là học được, ờ, N5 rồi N4 nữa, nhưng mà rốt cuộc là mình bỏ dở giữa chừng luôn, mà mình học được, ờ, tới, a, cái bài mười mấy của cái khóa N5 thôi và mình bỏ đến giờ là 1 năm trời luôn á bạn. Tức là vừa bỏ thời gian nè, vừa bỏ tiền nè, nhưng mà á, ừm, thiệt đó, cái lúc đó hăng hái lắm và mình nghĩ là mình đóng tiền coi như là, ờ, động lực để cho mình học á. Thậm chí là mình cũng đi khoe với bạn bè này kia nữa để mình nhắc nhở bản thân mình học, nhưng mà không biết á là tại vì lúc đó mình cũng bận bịu rồi, nên nên là mình đã không hoàn thành mục tiêu dài hạn mà mình đặt ra, tại vì học tiếng Nhật là cũng, ơ, khá là tốn thời gian đó bạn. Ờ, để được mà N5, N4 là cũng phải, a, 6 tháng trời đi, cho nên là mình đã bỏ dở và mình không được không học được N5, N4, nói chi là N3 nữa. Thì hổng biết là bây giờ á, mình nên làm cái gì để mà mình theo đuổi được cái mục tiêu dài hạn đã đặt ra bây giờ bạn?
Chuyện gì đó? Ừm. Ờ, ờ. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Lâu chớ bộ. Ừ. Ừm. Thật sự á, nãy giờ nghe bạn nói đó, là bạn trong cái trạng thái đang lo lắng, đúng hông? Hông biết là mình đã đặt ra chen mục tiêu rồi mà không có hoàn thành được. Mà thật sự nha bạn ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nè, bạn đừng có quá lo lắng nha. Không biết bạn có ngại khi mình hỏi bạn một số thông tin trước khi mà mình cho bạn vài gợi ý hông?
Ừ, đúng rồi. Ừm, sao nè?
Ừm. Bây giờ bạn có thể cho mình biết là công việc của bạn ra làm sao, rồi cái thời gian biểu khi bạn làm việc ra làm sao, bạn có dành thời gian học như thế nào hông nè? Ừm, kiểu như là, bạn có quá bận đến bộ là mình hông có dành thời gian riêng cho bản thân mình hông?
Ừm. Trời ơi, thì mình cảm nhận á là công việc của mình không có đến nỗi mà quá bận nha, nhưng mà quan trọng á là mình không có năng lượng và không có đủ cái sự kỉ luật cho bản thân để mà học á bạn. Thì công việc của mình cũng chỉ đơn giản là đi làm văn phòng nè, nhưng mà cái công v tính chất công việc của mình nà không có quá bận trong giờ làm đâu, thì thường á nếu mà buổi trưa á cũng rất có nhiều thời gian thư thả luôn đó, nhiều khi đến 2-3 tiếng đồng hồ luôn á bạn. Ừm, thì á, nói chung là ban đầu mà bắt lại đầu học tiếng Nhật á thì mình hay dành cái thời gian ra đó ra để mà ôn bài nè, rồi coi như chuẩn bị bài mới nữa, nhưng mà sau cái lần mà mình, ờ, như nãy mình kể là mình đang học giữa chừng mà mình bỏ dở á bạn, vì lúc đó mình có thêm một cái công việc ờ freelance nữa, cho nên là mình đã bỏ dở và bây giờ mình không biết làm sao mà, ừm, mình lấy lại động lực để học, tại vì cái khóa đó nó cũng qua rồi, giờ nếu mà học á chỉ học lại video thôi, nó cũng, ơ, ờ, rất là khó đó bạn.
Ná à, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, ừm, mình nhớ rồi. À, là Khó khăn cho bạn ha, nghe bạn kể như vậy chắc là bạn cũng trải qua cái chuyện là mình cũng vằn vặt tại vì bản thân mình hông có làm được nè, yên tâm đi nha, hổng sao đâu nè. Mà bây giờ á hiện tại có bạn nè, bạn đã có một kế hoạch mới cho mình chưa, hay là bạn cứ cảm thác ừm, cảm giác là mình đang dằn vặt quá cho nên cũng chưa có suy nghĩ ra được cái gì nè?
Ừm, đúng rồi. Ừ, chính xác. Ừm, thì vừa rồi á, ừm, mình đã có một cái quyết định mà nó hơi, ơ, ừm, nói chung là hơi, ơ, gọi là, bất ngờ một tí đối với bản thân mình nha, tại vì á, mình cảm nhận á là m để mà mình, ờ, ờ, có động lực học tiếng Nhật á, cho nên là mình cũng gom góp tiền mình mua 1 cái Ipad, trời ơi, mình hổng hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như vậy luôn á. Mình gom 1 cái ipad để mà, ừm, tại vì học tiếng Nhật nó chữ tượng hình á, mình thích viết lên màn hình để cho mình có động lực học hơn, nhưng mà sau khi mà mình mua cái Ipad về rồi mình cũng cảm nhận là mình chưa có muốn học ngay bây giờ luôn bạn, thiệt tình là mình tức bản thân mình lắm. Bây giờ á mà mình học ôn lại á mình mình chỉ dừng đến cái mức là mình học lại bảng chữ cái, xong rồi vài ngày sau mình lại mất động lực tiếp, nó không có giúp mình là duy trì được cái việc này dài hạn nè, như là mỗi ngày học để mà mình lấy lại N4 N5 như, ờ, cái khóa mà mình đã đăng ký á.
Mạo hiểm nha, và bất ngờ. À, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, thật ra cái chuyện mà mất động lực là cái chuyện bình thường mà ai cũng có thể là trải qua đó bạn, bạn cũng đừng có quá lo lắng nè. Cho mình hỏi một cái là, cái việc sinh hoạt của bạn á, rồi sức khỏe của bạn có được có đang đảm bảo hông? Bạn có ăn uống nó đầy đủ hông nè, rồi bạn có luyện tập thể dục, ưm, để cho cơ thể của mình á, tinh thần của mình thấy là vững chắc chưa?
Ừm. Ừm, ừm, thì nói về ăn uống á bình thường với lại công việc á là mình mọi thứ đều ổn hết nè, chỉ có điều á là mình nghĩ là đôi lúc là mình không có tập thể dục, cho nên là nó khiến đầu óc mình á nó hổng có, ưm, ừm, thoải mái, hổng có linh hoạt á để mà mình có thể, ờ, giữ được cái thói quen gì đó đó bạn. Cho nên là đôi khi mình cũng cảm nhận á, là tại sao bản thân mình không có cố gắng kiên trì, ừm, nội cái việc tập thể dục mà mình cũng hổng làm được. Ờ, rồi á, ừm, cái việc học tiếng Nhật này nè mình trì hoãn đến 1 năm rồi, mà lúc nào mình cũng nói với bản thân mình là phải bắt đầu học lại, phải bắt đầu học lại, để mà sau này nó sẽ có ích cho công việc mình. Trời ơi, mình biết á là mình có mục tiêu như vậy luôn, nhưng mà mình không làm được, trời ơi, thiệt ra nhiều lúc á mình tức bản thân mình dễ sợ luôn á bạn.
Ừm. Ừm, thật ra là bạn, ờ, cũng đừng có tự trách bản thân nè, mọi chuyện gì cũng có d c cách giải quyết thôi à. Mà cho mình hỏi cái, cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp với bạn nè, rồi giữa mối quan hệ giữa bạn với bạn bè nó đang tốt hông? Bạn có thường xuyên đi cà phê, hay gặp mặt trò chuyện với những người bạn của mình hông nè?
Ừm. Ừm, thì, à, có chứ. Ờ, mình á hay đi gặp bạn bè mình lắm và bạn bè mình cũng có hỏi là "Ờ, bây giờ còn học tiếng Nhật hông?". Thì á, mỗi lần mà mình gặp câu đó mình bị ngại lắm á bạn. Mình cứ nói với bạn mình á là "Ờ, chuẩn bị học lại rồi", cái, a, 2-3 tháng sau nó gặp lại mình tiếp, rồi nó hỏi mình cái cái câu đó tiếp, cái mình cũng nói: "Chuẩn bị học rồi". Cứ như thế á mà đều đặn 1 năm rồi, là chưa có bắt đầu lại cái gì luôn á bạn. Cho nên là, kiểu như, bạn mình nó cũng biết cái tính mình trì hoãn như vậy á, cho nên là mình cũng bị chọc ghẹo về cái việc đó hoài luôn. Ờ, rồi, à, <chuckles> kiểu như, cứ cứ đặt ra mục tiêu, rồi đi nói với mọi người xong rồi mình hông có làm cái gì, đôi lúc mà mình cũng vừa ngại với bản thân nè, ừm, vừa tự trách nè, rồi cũng, ơ, ngại khi mà người khác hỏi cái câu hỏi đó nữa đó bạn. Rồi ba mẹ mình cũng hỏi là "Bây giờ học tiếng Nhật sao rồi?", thiệt ra, trời ơi, cảm giác như là cái việc đó thì mọi người quan tâm nhiều, mà mình lại không có bắt đầu học để có cái mục tiêu dài hạn, để mà lấy được cái, a, bằng tiếng Nhật á bạn.
Ừm. Ừm. Mình hình dung được rồi. Ừm. Rồi. Ừm, mình rất là đồng cảm và chia sẻ với cái cảm xúc hiện tại của bạn nha. Cái việc mà bạn muốn đặt ra cái mục tiêu nhưng mà không có hoàn thành được nè, thật ra là chuyện bình thường luôn. Và bây giờ á, mình với bạn cùng nhìn nhận lại, rồi mình đưa ra quan điểm của mình nè. Một vài ý đi, coi bạn thấy là h phù hợp thì bạn áp dụng nha. Rồi, thứ nhất á là ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Thì hông biết là bây giờ cách nào để mà mình, ờ, làm được cái mục tiêu dài hạn mà mình đã đặt ra, nói đơn cử như là tiếng Nhật của mình, tình trạng bây giờ đi bạn?
Rồi. Ờ, nghe bạn nói thì công việc của bạn đang ổn định, rồi bạn làm việc cũng theo cái, á, lịch trình cũng hông có vấn đề gì, hông có gặp áp lực gì luôn, sức khỏe của bạn cũng đảm bảo luôn. Thì bây giờ mình cứ tiếp tục như vậy đi, mình phát huy là, ừ, mình làm việc đúng giờ, ăn uống cho đủ chất. Mà bạn nói là bạn ít tập thể dục, thì giờ mình thường xuyên tập thể dục đi bạn. Có nghĩa là khi mà mình đi làm về, dành khoảng thời gian khoảng nửa tiếng cho đến 45 phút, mình đi bộ nè, hoặc là thậm chí á là mình đi gặp bạn bè, rủ nhau đi đạp xe đạp, đi đến công viên, mình thưởng thức cái không khí trong lành, nhìn cây cối, nhìn chim cảnh. Mình cảm thấy mình thoải mái hơn, lấy á tinh thần của mình thì mình lấy lấy lại tinh thần của mình, thấy mình sảng khoái, mình khỏe hơn nữa, rồi ăn uống cộng cái việc là nghỉ ngơi hợp lý, mà, kiểu như là, đừng có thức khuya nè, tạo cảm giác được thoải mái nè. Tại vì tinh thần của mình á nếu mình thoải mái rồi thì mình học cái gì mình cũng dễ tiếp thu hơn nữa. Đó, đó là phần thứ nhất nha. Ừm, phần thứ hai nữa thì bạn thường xuyên á đi gặp gỡ bạn bè như vậy là một cái điều tốt luôn. Thì trong những lúc đi gặp gỡ, mình chia sẻ đi. Nhiều khi mình ngại nói ra vấn đề của mình á, mình cũng hông biết là bạn bè mình cũng cần được một cái sự chia sẻ như vậy. Mình nói ra xong, cái bạn bè mình nói là "Ừ, thật ra là tao cũng có cái mục tiêu vầy nè. Tui cũng muốn thay đổi nó." A, thì ra mình cùng chung, bây giờ mình cùng nhau, kiểu như là, làm đôi bạn cùng tiến đi. Mình nhắc nhở nhau, cùng nhau chẳng hạn như, ừ, đến giờ phải làm cái này, làm cái kia rồi, ừm, làm như vậy đó. Nhiều khi khi mà bạn học tiếng Nhật rồi bạn quên thì bạn bè bạn nhắc nhở, đấy, cũng được. Ừm, cùng một người làm như vậy thì cũng có cái người nhắc nhở mình, thì mình dễ dàng, mình tiếp thu hơn. Mình dễ dàng mình thực hiện cái mấy cái cái cái việc mà mình đặt ra. Mà quan trọng á là bạn bỏ cái mục tiêu lớn của mình đi, chia thành mục tiêu nhỏ đi. Chẳng hạn như giờ mình xét cái mục tiêu lớn nó chia thành những mục nhỏ, lấy một tờ giấy ra, ghi ra sẵn sàng luôn. Chẳng hạn như trong một năm nay mình học cái gì? Rồi trong một năm thì có bao nhiêu khóa? Rồi mình mình chia ra khóa này mình sẽ học cái gì, khóa kia học cái gì? Mình chia rõ từng ngày luôn, từng tuần luôn. Chẳng hạn như là, ừ, bây giờ 1 ngày, 1 tuần mình học 3 buổi thì ghi ra cái lịch rõ ràng luôn. Đến giờ học thì phải học. Bây giờ hông học trực tiếp được thì học online. Học online thì mấy giờ mình cài báo thức trên điện thoại của mình luôn. À, đến giờ đi học rồi, mình phải chuẩn bị thôi, tinh thần mình sảng khoái ừ, đúng rồi. Ép buộc bản thân mình theo một cái khuôn khổ như vậy thì tạo cho mình á mình quen dần với cái thói quen đó, thì dần dần mình sẽ thích nghi được thôi. Và mình cũng có động lực để mà mình thực hiện nữa. Bạn thấy như vậy được không nè?
Đúng rồi. Ừm. Trời ơi! Hợp lý! Ừm, hợp lý đó! Ừm. À! Ừm. Hợp lý! Ừm. Cái cách này hay nè. Là bắt buộc bản thân hả bạn? Ừm. Ừm. H ờ, mình thấy cái cách của bạn á là có mấy cách nó rất là hợp lý luôn nè, như là coi như là ban ban đầu á thì mình cứ giữ cho tinh thần mình thoải mái, với lại á là duy trì cái, a, cái năng lượng, đúng hông bạn? Bằng cách là có thể là đi bộ nè, chạy bộ nè, để mà cho tinh thần thoải mái nhất nè, rồi học cái gì cũng vô nữa. Rồi mình cũng có thể, ơ, tìm 1 cái người bạn thân của mình nè, đừng là làm đôi bạn cùng tiến y như là mình học tiếng Nhật, còn người bạn mình thì học cái khác, đúng hông? Nhìn tự nhắc nhở nhau, rồi là chọc quê nhau, nhiều khi như vậy á là nó khiến mình, à, muốn học hơn. Thiệt ra là cái cách này là hay nhất đối với mình á, nó có thể, ơ, kích thích mình học đó bạn. <chuckles> À, rồi, à, ừm, bạn nói cái việc là nên chia cái mục tiêu dài hạn nè, cụ thể nè, rồi bắt bản thân mình là phải, a, đặt vào đúng giờ, khung giờ cụ thể để mà ép bản thân mình học luôn, thì cái này khá là ô kê đó. Tại vì mình á là mình hổng có kỷ luật nha, đôi lúc á mình á, ơ, đi chơi một cái, hay là cái gì vui vui là mình bỏ học luôn á bạn. Ờm, ví dụ như mà trong cái trường hợp mà mình, ờ, mình giữ được thói quen được tầm 1-2 tháng đi mà mình bị nản giữa chừng đi bạn, thì hông biết là bây giờ mình nên làm gì nè?
Đúng rồi. Đúng luôn. Đúng rồi. Ừm. Thật ra là như vầy nè bạn, bây giờ á bạn tập trung vào cái việc ổn định của mình trước đi nè, mình hông có cần phải hoàn hảo ngay từ đầu là mình phải học cái này, học cái kia để mình đạt được đâu. Nhiều khi á, một ngày bạn làm được khoảng 60-80% là bạn đã quá tốt rồi! Thậm chí bây giờ nha, bạn hoàn thành gì, bạn tự thưởng cho bản thân mình đi! Chẳng hạn như là mình ngày nay mình học được cái phần nhỏ nhỏ vầy nha, cái phần từ vựng của nguyên ngày hôm nay đi mình thấy vui rồi, tự thưởng cho bản thân. Có thể là bạn đi ra ngoài, bạn mua cái món ăn bạn yêu thích, hoặc là mình pha một cái ly trà cà phê sữa, hoặc là một cái ly trà sữa gì đó mình mua về mình tự thưởng cho bản thân mình, những cái phần thưởng nó hổng cần lớn vậy đâu. Ờ, thậm chí có thể mình nghe bài hát mình yêu thích, hoặc là đi xem phim với bạn bè chẳng hạn, làm như vậy thì mình tăng động lực hơn, và mình cũng có thời gian, à, mình nhìn lại là mình cũng, ơ, đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi.
Ừm. À, vậy hả? Ồ. Ừm. À, tức là đôi khi á mà mình, à, đừng có cố ép bản thân mình quá, đúng hông bạn? Cứ hoàn thành là 60-70% rồi mình cứ tự thưởng cho bản thân như vậy, rồi, à, nó sẽ giúp mình là có động lực cố gắng hơn rồi lần sau tự thưởng tiếp ha. Với lại á, mình nghĩ á cái cách là cái cách lúc nãy bạn chia sẻ cũng khá là hay á là, mình luôn là, ừm, viết ra cái mục tiêu dài hạn là trong một năm mình sẽ làm cái gì, đúng hông? Để mà mình, ờ, đạt được từng cái từng cái thì nó sẽ dễ hơn, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Đúng luôn. Đúng rồi. Thật ra mình rất là mong những cái thói quen của bạn sẽ dần dần thay đổi, mình thích nghi được nè! Mong rằng bạn sẽ đạt được cái sở nguyện của bạn là bạn học được ngoại ngữ nha!
Ừm. Trời ơi rất là vui khi mà mình, à, nghe được cái lời khuyên của bạn á và mình cũng cảm giác là, ờ, thoải mái hơn và để giúp mình á là hoàn thành được cái mục tiêu dài hạn để mình đặt ra là lấy bằng tiếng Nhật N3 đó nha. Cảm ơn lời khuyên nha, chào bạn. Ừm, chào bạn.
Ừm, mình rất là vui khi được giúp bạn nè. Ừm, xin chào bạn.